احكِ لي كده إزاي بتحافظ على الأكل الصحّي بدون تعقيد، يعني بتاكُل أكلات صحيّة بدون ما تعقد الدنيا.
بُصّ، أنا تنّيتني في الموضوع دَوّة فترة كبيرة جدًا عشان أوصل فعلًا لأكل صحّي، يعني أنا كنت الأول يعني مش عاوز أقولها لك إن أنا باعُك، باعُك عا عو مه باعُك، باعُك يعني. أنا كنت معتمد مثلًا على أكلات من برّا كتير، كنت أحب آكُل الفراخ المحمّرة دِيّة على طول، أحب آكُل آآ اللحمة المتحمّرة في السَمنة وفي البلد ومش عارف إيه والرُز اللي بال مش عارف إيه بالقشطة ويعني بُصّ، كنت مِدمّر الدنيا يعني بصراحة يعني. بس بصراحة وصلت لمرحلة كده
أها. أها. جميل. جميل. اهم.